Sì, esatto. Avevo anche pensato magari di andare un po' in piscina, però anche lì, devo devo sempre pensare che l'idea di uscire di casa, dover andare fino in piscina, poi fare quell'attività che magari dura mezz'ora, 40 minuti, poi, uhm, farmi la doccia, rivestirmi, tornare a casa, cioè mi po porta via un sacco di tempo, invece magari a casa
E ovviamente non hai voglia, certo.
No, guarda veramente sono sono terribile su queste cose, ma, uhm, in generale uscire di casa per me è un grande sforzo tutte le volte.
Mh-mh. <chuckles> Ma da piccolina quando facevi nuoto appunto, e Ju Jitsu, hai mai avuto problemi a livello fisico, dolori?
Uhm, no, in realtà che io ricordi no, uhm, però effettivamente, uhm, crescendo poi, tipo magari prendendo anche solo un colpo leggero contro una sedia, in casa o cose del genere, cioè il dolore anche se era le lieve mi rimaneva parecchio tempo, ma anche se
Sì. Okay, quindi diciamo che il tuo problema stava già nascendo, era in corso, ecco, mettiamola così.
Sì. Sì, sì, ma infatti anche se una persona magari mi mi stringe in un abbraccio un po' troppo forte o magari mi tocca, soprattutto le gambe, se se fai pressione sulle braccia sulle mie braccia o sulle gambe, mi fa male, sì, ehm, quindi neanche
Ti fa male. Okay, quindi assolutamente io escluderei ogni tipo, appunto, di sport nel quale tu devi sovracc sovraccaricare appunto, quello che è il tuo corpo
Mh-mh.
perciò, mhmm, secondo me, come abbiamo detto, yoga e pilates potrebbero aiutare, ma non solo a livello fisico. Quindi comunque facendo movimento, perché giustamente sforzerai molto il core e tutto, gli l'addome insomma. Però oltre a quello, secondo me, mhmm, potrebbero anche aiutarti molto a livello mentale, perché appunto lavorerai molto anche su quella che è la respirazione, no, per esempio. Perciò, proprio per questo secondo me, potrebbe aiutare anche un attimo a alleviare quella tensione, quell'ansia che hai, no, di cui comunque mi stai parlando da tutto tutto questo tempo. Quindi secondo me, potrebbe essere, insomma, una bella soluzione quella di provare insomma, questa attività e soprattutto, ehm, insomma, partire pian pianino. Quindi banalmente stasera torni a casa da lavoro, fai tutto, ceni, dopo cena ti metti sul tuo tappeto
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh, okay. Sì. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Okay.